Uy, sang-ayon ako diyan 'no, dapat siguro hindi natin hinahadlangan yung kasiya ano gusto nilang maging masaya sa buhay, di ba? Gusto lang naman din nilang lumigaya, di ba. Gusto nilang i-enjoy ang buhay. Pero di ba, di ka naman napeperwisyo di ka naman nasasaktan, di ba? Di naman sayo humihingi ng pambayad, ng pambili ng kung ano anong gusto nila, di ba, yung mga ganun ba. Pero, pag inuutangan ka ayan kasi ano eh, yan yung mahirap eh, parang, hala, ang galing oh, gala ng gala alam mo yun? Post ng post na ano, tapos may utang sa'yo. Parang dun na nagbabago talaga yung libangan mo di ba, parang gusto mo na maging social climber lang di ba. Parang dahil sa social media kaya ganun yung nagiging ano, mo di ba, pananaw ayan. Naku.
Opo. Tama po. Opo. Opo. Mga crowd chaser po mahilig sa at mahilig sa atensyon. Oo, gan ayoko din po nung ganon.
Oo. Totoo, di ba?
Parang ano lang po ang gawin nila, parang mag-stay lang po sila kung kung anong meron lang sila, eh. Kaysa naman po ip ipipilit yung sarili niyo na hindi niyo naman afford or hindi naman align dun sa cost of living niyo, yung mga ganun po ba, di ba?
Mm, hmm. Totoo. Ayan tama, alam mo yun, di ba? Parang 'wag ipilit yung mga bagay na hindi mo naman kaya sabayan, kasi ikaw lang din naman mamomroblema niyan eh, di ba? Parang, ikaw lang din naghahanap ng problema sa buhay mo, na alam mo yung kahit naman simpleng bagay pwede mong gawing libangan, di ba?
Totoo po. Opo, kung kung talagang ano, okey lang po bumili ng paminsan-minsan ng ano, pero kung talagang napapadalas na parang atensyon na yung hinahanap nila, eh. Tapos sa huli ang daming utang, ayun yung nabanggit niyo po. Utang ng utang kani-kanino, para lang maipambili ng gusto nilang suotin, ng gusto nilang bilhin, mga ganun po.
Mm. Iba na. Kaya nga. Yan. Oo. Totoo, di ba? Siguro dun ka talaga dapat manghusga at siyempre kung di lang naman husga parang kausapin mo sabihan mo na, "Uy tama naman, hinay-hinay naman. Siguro magbayad ka na ng utang mo 'no." Parang alam mo yun, kausapin mo dahil concern ka at alam mo dahil medyo naperwisyo ka na rin, di ba? Yung mga ganong pagkakataon, mm.
Opo. Opo, eh. Ayan, ma magandang uri nga po ng perwisyo yung mga ganun, yun talagang, uu uutang ka lang para lang sa luho para lang sa
Ay.
mga ganong bagay, may meron ka lang mai-post sa social media. Okey lang pong, okey lang naman pong umutang pero kung kailangang-kailangan talaga at short na short talaga. Kunyari may mga hindi inaasahang bayarin katulad ng medyo malaki yung bill sa gan'to, medyo malaki yung bill sa ganyan. Yung mga ganon po, yun okey lang pong ano.
Totoo. Yan. Mm. Totoo.
Magpautang kung ganun lang po yung dahilan o nabitin yung budget nila sa pagkain ganon. Eh pero kung sa luho po, parang nakakaano po, eh.